بُصي، هو في ال السنة الأولى دي كانت بتبقى سنة كده باختَار فيها التخصص لسه وبتاع، فكنت السنة الأولى باعرف أوازِن آآ، بإن أنا آجي على ال على الكلية شوية. فكنت باشتغل اليوم كله عادي، وكانت أغلب ال أ أ التسليمَات اللي عندي، كان التسليمات كلها كتابية: حسابات، فيزيا، كيمياء، رياضة، فالكلام ده كله كان بالإيد. بالضبط، ف ك كنت باخُد ال ال الحاجة، الشيتات اللي عليّا، أخُدها معايا ال المحل، و حرفيًا أع لأ مش هانقُل بصراحة، أنا كنت باحِل. يع <laughs> باحب أنقُل، بس كنت باحل.
إمم. آه. إمم. لسه ما فيش لِوَح، لسه ما دخلتش تخصص آه. ما تقولش! تقعد تنقلها. إمم. آه، يعني بتستغل وقتك. طب والله حلو، ده أنتَ كده بتستغ آه، يعني أنتَ ما بتضيّعش وقت، طب دي حاجة كويسة جدًا. طيب التجربة في شغلك كنت عايزة اسألك تجربة شغلك في السوبر ماركت، آآ، أثقلت مهاراتك من أنهي ناحية؟ يعني بما إن أنتَ بتتعامل بقى حسابات، وبتبقى قاعد بتنقل شيتات، وبتبقى كمان بت بتجيب طلبات للزباين آآ، أثقَلِتك إزاي؟ افادتك إزاي ال الشغل في ال في الفترة دي؟
كنت باستغل وقتي. بالضبط، ب بس الكلام ده و آه. إمم. والله أنا يعني، على قد ما دي كانت أكتر فترة ضاغطة عليَّ، وأكتر فترة ممكن أقول إن هي مُرعبة في حياتي، ولكن هي ادّتني شوية المميِّزات بتاعة إن أنا أقدر أرتّب وقتي. أنا ما كنتش يعني ما حدش يتخيَّل أبدًا إن أنت تشتغَل من الساعة 09:00 للساعة 16:00 و17:00 تشتغَل، ترجع الساعة 01:00 تنام، تصحى. ما كنتش أتخيّل أصلًا إن أنا ممكن في يوم من الأيام أوصل للمرحلة دي. فأدّتني حتة بقى تنظيم الوقت دي، اللي هو أنا بقيت أصحى في ميعاد خلاص، أنا عارف أصحى. كنت مضبّط روتيني: أنا باصحى الساعة 8:00 ص أفطَر حاجة خفيفة، أنزِل. الميزة التانية صحيح إن الكلية دي كانت قريبة مني، فبرضه كانت كانت ميزة بالنسبة لي. ما كانش في وقت ضايع في المواصلات، بالضبط كده.
إمم. إمم. إمم. آه. احكِ لي، آه. إمم. ما فيش وقت ضايع في المواصلات فكل حاجة ما شاء الله، كإن ربنا بيخدم يعني كل حاجة بتخدمك.
حرفيًا كانت متسخّرة لي يعني على طبق من فضة زي ما بيقولوا، فكنت بانظّم وقتي.
بس أنا كنت عايزة أسألك، يعني أنتَ دلوقتي في أولى جامعة، يعني أنتَ اللي هي بقى برضه لسه أواخر المراهَقة بدايات الشباب، فالناس ال الشَّباب في الوقت ده بتمِيل أكتر إنها تخرُج و وإنها تتمتَّع بوقتها. ما كنتش بتحِس إن أنتَ كده مخ مُتخلّف شوية عن زملائك اللي بيقعُدوا على القهوَة أو اللي بيعملوا ما كنتش بتفتقِد اللحظات الحميميَّة دي؟
إمم. لأ.

أنا أنا أصلًا باشتغل، باشتغل شغلانتين وأنا وأنا في الكلية، فالموضوع تقيل، بُصّي أنا اشتغلت أوّل شغلانة كانت سوبر ماركت، فدي كانت حلوة علشان كانت جنب بيتي، فال ما فيش
هاه! امم احكِ لي، بتشتغل إيه؟ الله! أ يعني إيه بتشتغل سوبر ماركت معلش؟ <laughs>
أنا ب أنا بامسك ماسك سوبر ماركت ف جنب بيتي، فأنا اللي ماسكه يعني. فكانت ال الحلو في الموضوع إن هو جنب بيتي فكن
آه، أو تمام ماشي، امم. حسابات؟ ماسك الحسابات وكده؟
أ حرفيًا كنت باعمل كُلّ حاجة، أنا كنت ب يعني هو يعني لو معايا حد كنت أنا بابقى ماسك حسابات وهو ماسك بقى أرضية وبيشوف الناس عايزة إيه وبيساعد الناس في ال في الماركت، آآ، وأنا كنت بع بابقى ماسك أنا حسابات، لمّا ما كانش بيبقى معايا حد كنت حرفيًا بابقى عامل زي النحلة، قاعد بالفّ في ال البتاع كلّه، اللي عايز حاجة أجيبها له واللي مش عارف عايز أ أوزن له حاجة أوزنها له، وأرجع أحاسبه وهكذا.
آه. آه، آه آه، تمام حلو أوي. يا عيني، آه. آه. امم! آه، طيّب و
كنت كنت عامل حرفيًا زي
طب ده حلو ده، ده حلو ده وال وقُل لي بقى كان المرتب مُجدي لكل ال الأشغال اللي أنت بتعملها دي والّا نُص نُص؟
آه. إن أنا بصراحة، هو ده أصلًا كانت كانت المشكلة بالنسبة لي، إن أنا ما كنتش باخد على قدّ تعبي، وكان في حد أصلًا يعني أنا ابن صاحب المحل كان بيشتغل معايا، مش ابن صاحبه يعني، هو المحل ده شركة ما بين 2، واحد ابنه يعني كان بيشتغل معايا، هو نَفْس السن تقريبًا، آآ، كان حرف أ أ بالضبط، فكان بيبقى قاعد مريحها خالص، ما بيعملش أي حاجة، وياخد أضعاف اللي أنا باخده تقريبًا، آآ، هو حقه يعني ما هو يعني صاحب المحل، بس اللي كان بيضايقني إن أنا اللي كنت باعمل يعني يمكن 95% 90% من الشغل، وفي الآخر بالاقي مرتّب ولا و ويعني أتكسف أقول عليه مرتّب أصلًا، بس هو علشان الواحد كان بيبقى مضطر علشان الكلية وكده ومحتاج يجيب أدوات، ف كان لازم إن أنا أنا كنت ب بادرس هندسة، هندسة معماري.
آه. آه آه. أملاك بابا يعني. امم. امم. آآ، آه آه، امم. <laughs> امم. كنت في كلية إيه، بتدرس إيه؟ ما شاء الله! طب حلو أوي جميل، طيّب إيه ده دي كلية عمليّة يعني بتط بتتطلب إن أنت تحضر وتروح. طيّب كنت بتوازن إزاي بقى ما بين شغلك في السوبر ماركت وما بين شغلك في الكلية؟
ف <clears throat> آه، لازم.